آه، فهمتِك طبعًا. آآ، يعني هو يعني عندِك حق موضوع يعني موضوع التزامِك بميعاد، وشُغل ده مهم جدًا، بس هي طبعًا بما إنه من البيت، فده طبعًا، أكيد، واضح إنه مسبب لِك آآ، يعني تشتت، ومس ومسبب لِك قَلَق، لأن هُم مش قادرين يتفهموا إن أنتِ عندِك شغل ملتزمة بيه، وبوقتِك كمان. طَب أنتِ آآ، يعني ق يعني قولي لي طيب، أنتِ بتبدأي شُغل في العادة بيكون إمتى، آآ ليكِ ميعاد ثابت، ما لكيش معاد ثابت، بت يعني احكي لي بت بتضبطيه إزاي الميعاد بتاع الشغل؟
والله هو اللي أنا فيه حاليًا، إن أنا إيه ممكن مثلًا أشتغل بقى الوقت بتاع بالليل. بعد ما هُم ال2 يناموا، لكن الفكرة إن هو بيبقى إيه؟ يوم بقى خلاص، يعني أنتِ بتييجي آخر اليوم أصلًا مش قادرة ت تركّزي في أي حاجة، ولا قادرة تعملي أي حاجة، فأنتِ خلاص أنتِ كمان عايزة تدخلي تنامي معاهم، بعد الفرهدة بتاعة طول النهار، مش قادرة أركّز أصلًا، إن أنا أبدأ شُغل لسه، بسم الله، أفتح الLaptop 24:00 فاهمة؟ ما أنا طول النهار باجري، وب باعمل، وباسوّي، "وبس يا ابني." وخلاص وهاعمل، وهاطبخ، وهاغسل. فيالّا بسم الله، أبدأ بالليل، باحس إن أنا بيبقى مثلًا آخري ساعة والّا حاجة، وأفصل، وعايزة أنام أنا كمان، فباحس إن ده مش ن مش حل، اللي أنا باعمله ده مش حل خالص، بس هو ده الحل اللي أنا تَوَ آآ، عرفت حاولت أتوصل له حتى.
امم. امم. فاهماكِ طبعًا، بس يعني واضح يعني إنِّك أنتِ مش يعني مش منظّمة اليوم كلّه، ف في الغالب، يعني أنتِ م بتقومي من النوم مثلًا، آآ، بتعملي إيه؟ وراكِ حاجة، ما ورا بتنزلي، ما بتنزليش؟ كده ما فيش شُغل بتنزلي له، أنتِ موجودة كده في البيت، آآ، من ساعة ما بتقومي الصبح، أمّا بتقومي الصبح، بتعملي إيه، بتعملي حاجات للبيت، وكلّ يوم، والّا مقسِّمة يومِك، والّا مقسِّمة روتينِك؟
اهم. بُصّي، هو أنا أحيانًا أصلًا باشتغل شُغل تاني الصبح، مش في البيت يعني أحيانًا بانزل الشُغل، بس ده بيبقى يوم أو 2 بالكتير في الأسبوع، فاليوم اللي زَي ده طبعًا بابقى صاحية بدري، ورايحة الشُغل، وجاية من الشُغل، عايزة بقى أرجع أطبخ، وأرتّب الحِتّة، ومش عارفة جوزي جاي من الشُغل، فهنقعد مع بعض شوية، "يالّا نتفرج على فيلم." "طَب يا جماعة هاجيب الLaptop وأشتغل، وأنا قاعدة باتفرج معاكم؟" "لأ." بيحسوا إن ده إيه "أنتِ كده مش مركّزة معانا، لأ، ما تعمليش كده." فباضطر إن أنا أقعد م والله العظيم بابقى شايلة الهَم، وأقعد بقى أتفرّج على فيلم وبتاع لغاية بالليل أعمل لهم عشا، يالّا، وأحضّر الlunch box بتاع ابني، "يالّا حبيبي أدخل نام." أدخل أنيّمه، مش عايزة أقول لِك ابني مع إنه هو برضه يعني ما شاء الله 5 سنين يعني راجل هنجوّزه، إلا إن هو في كلّ حاجة "ماما، ماما، ماما، ماما تعالي احكي لي حدّوتة، ماما لبّسيني، ماما قلّعيني ماما" ماما خلاص تعبِت يعني م <chuckles> لكن الأيّام بقى أنا بابقى فيها أجازة، بابقى ع باحاول إن أنا أطوّل بالليل ف شوية في الشغل، يعني باسهر شوية بالليل، وده بقى بيخلّيني أنام الصبح، الفترة بتاعة الصبح، اللي ابني فيها في حضانة أو حاجة، بافضل نايمة لغاية الضهر لمّا ييجي، ما أنا سهرانة قبلها مثلًا ساعتين، 3 باشتغل لغاية الفجر، بعد ما هو نيمتهم، وهُم ناموا، وكلّ حاجة. فطبيعي إن أنا هافضل طول النهار نايمة أكيد يعني.
تمام. امم. آه، فاهماكِ.